ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่า การแต่งตัวของคุณน่ะบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณบ้าง?
อา ได้เลยค่ะ ก็สะ ส่วนตัวแล้วเนี่ย เป็นคนที่แบบ ชอบแต่งตัวอยู่แล้วอะนะคะ ก็เลยคิดว่าแบบการ แต่งตัวเนี่ยเป็นอะไรที่ เอ่อ สำคัญในชีวิตประจำวันมาก ๆ เพราะว่าคือแบบชอบที่จะแบบว่า ชอบออก ไปนอกบ้าน ชอบไปเจอผู้คน อะไรแบบเานี้ยนะคะ แม้ แม้กระทั่ง อยู่ในบ้านเนี่ยก็ยังแบบก็ยังแต่งตัว หมาย ความว่า คือ คือตื่นเช้ามาเนี่ยต้องแบบ
ครับผม อืม ครับ อือ ๆ ๆ ๆ เออ ครับผม อืม อืม ครับ อา ยังไงครับ?
ต้องเหมือนพร้อมแล้ว คือไม่ได้แบบอยู่ในชุดนอนตลอดเวลา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือจะ อย่างน้อย ๆ ต้อง ต้องล้าง หน้าแปรงฟัน แล้วก็เปลี่ยนชุดแบบ เพื่อที่จะแบบให้ พร้อมตลอดเวลา อาจจะมีเพื่อนมาหาที่บ้านโดยไม่ได้นัดหมาย หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรา <chuckles> เราก็จะเป็นแบบนั้น ค่ะ
อา ๆ ๆ ๆ ครับ เออ ครับ อืม แล้วการแต่งตัวของคุณน่ะครับ เรา เราเริ่มทำมานานหรือยัง แบบตั้งแต่เด็กเลยไหมหรือเพิ่งมาทำในช่วงหลัง? ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ได้เลยค่ะ ก็คือเหมือนแบบมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่สมัย เราแบบยังเป็นเด็ก ๆ ค่ะ ชอบ ชอบแบบ ความสวยความงาม ชอบที่จะแบบ ชอบแต่งตัวว่าอย่างงั้น คือแบบไม่ได้ แต่ว่าไม่ได้ตาม อ่า แฟชั่นนะคะ เหมือนแบบว่าเราจะชอบอะไรก็ตามที่มันเหมาะสมกับรูปร่างของเรา แบบเนี้ยค่ะ แล้วก็ลักษณะ เอ่อ โทนสีผิวของเรา หรือว่า เอ่อ ทรงผมอะไรเนี่ยได้ คือ คือต้องเข้ากันหมด อย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ เอ่อ รู้สึกว่าการ สไตล์การแต่งตัวของเราอะมันเป็นการ เหมือนเป็น อ่า เหมือน เหมือนเป็นด่านแรกที่แบบบอกว่า
อืม อืม ครับผม อืม ๆ ๆ ๆ อืม แฟชั่น อืม ๆ ครับผม เออ อ๋อ
ลักษณะของเรา ลักษณะนิสัยหรือความชอบของเราอะ เป็น เอ่อ เป็นแนวทางประมาณไหน เหมือนเป็นแบบ <tsk> ค่ะ เป็นเหมือนแบบจุดชี้นำได้ว่า เฮ้ย คนเนี้ยแต่งตัวแบบเนี้ย เขาชอบอะไร ลักษณะแบบไหน อย่างเงี้ยค่ะ ส่วนตัวเรา ใช่ค่ะ
ครับ ๆ อ๋อ ครับ อ๋อ เหมือน เหมือนกับว่าสุ เอ่อ การแต่งตัวหรือสไตล์ของเราเนาะ มันเป็นเหมือน เหมือนประตูบานแรกที่ทำให้คนอื่นมองเข้ามา แล้วรู้เลยว่าเราเป็นคนยังไง แล้วเราเป็นคนแบบไหน แบบนี้ ช ประมาณนี้ใช่ไหมครับ? เฮ้อ โอ้โฮ ดีจังเลย ครับ
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่เลยค่ะ ส่วนตัว <chuckles> แน่นอน เพราะว่า เพราะว่าส่วนตัวจะเน้นแบบ อย่างเช่น เวลาเราไปเจอผู้อื่นก็เหมือนกัน เราก็จะแบบ อ่า มอง มอง มองจากภายนอก คือแน่นอนอยู่แล้ว เราไม่ได้ตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอก แต่ว่าก่อนที่จะแบบเข้าไปทำความรู้จัก หรือก่อนที่จะเข้าไปคุยกับใครอะ สิ่งแรกที่เราเห็นก็ไม่ใช่จิตใจไง ใช่ไหมคะ คือ สิ่ง ที่เราเห็นมันจะเป็นสไตล์การแต่งตัว เสื้อผ้าหน้าผม ความสะอาดสะอ้านเขาเป็นแบบไหน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะดูจากตรงนี้ <chuckles>
อืม ๆ ๆ ครับผม อืม ๆ ๆ อา ใช่เลยครับ อา ๆ ๆ อา เข้าใจเลยครับ ครับ แล้วถ้าอย่างเงี้ย สไตล์ตอนนี้ของคุณน่ะครับ มันเป็นแบบไหนล่ะครับ? ช่วยเล่าให้เราฟัง
ได้เลยค่ะ ก็สไตล์การแต่งตัว อย่าง อย่างที่แบบเกริ่น ๆ ไปคือเราจะชอบแบบอะไรที่มันแบบเหมาะสมกับตัวเรา รูปร่างเรา สีผิวเรา อย่างงี้ใช่ไหมคะ ก็จะเป็นแนว ถ้าแนวเลยก็คือจะเป็นแนว เรียบ เรียบง่าย เรียบหรู ง่าย ๆ แบบเนี้ยค่ะ ใช่
อืม อืม เหมาะสม ครับ เรียบง่าย เฮ้ย ยังไงอะครับ? ถ้ายกตัวอย่างเป็นเสื้อหรือกางเกง อย่างเงี้ยครับ จะมีการแต่งยังไง?
ค่ะ คืออันดับแรกเลยก็คือเวลาเราไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ย เราจะเน้นแบบ เรียบ ๆ สีโทนเรียบ ๆ แบบเนี้ยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ต เสื้อยืด จะไม่ได้มีแบบ ล ลวดลายค่อนข้างเยอะนะคะ
อือ ๆ ๆ ๆ อืม สี เอาะ อ๋อ ก็คือเป็นเสื้อที่มันมาพร้อมกับสีพื้น ๆ ถูกไหมครับ? เออ ครับ
ใช่ค่ะ แล้วแบบนี้เราสามารถที่จะ มิกซ์แอนด์แมตช์ ใส่แบบ อืม อาจจะเป็นชุดเดิม ๆ แต่ว่าเราสามารถสลับปรับเปลี่ยนกันไปได้ในหลาย ๆ โอกาส เพราะฉะนั้น การ การ สไตล์การแต่งกายของเราก็จะเป็นแบบเรียบง่าย แล้วก็ แต่ว่าดูมีแบบดูมีลูกเล่น อย่างเช่น อ่า อย่างเช่น <chuckles> ลูกเล่น อย่างเช่น ส เสื้อผ้าเราจะเป็นแบบเน้นเรียบง่าย แต่ว่าเราอาจจะมีการแบบปรับเปลี่ยน อ่า เครื่องประดับ
อืม ยังไงครับ? อืม อืม อือ อืม
อา ในแต่ละวัน ไม่ให้ ไม่ให้เป็นแบบดูน่าเบื่อ แล้วก็ อย่างเช่น เว่น
อืม อืม เครื่องประดับ ในที่นี้คืออย่างอะไรบ้างอะครับ?
อา อย่างเช่น ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา หรือว่า อ่า สร้อยคอ ต่างหู กำไล อย่างเงี้ยค่ะ ก็คือ ก็จะ จะเปลี่ยนไปตาม อ่า วาระโอกาส อย่างเช่น ถ้าเกิดว่า เราไปทำงาน อย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะแต่งแบบบางทีก็จะใส่กางเกงยีน เสื้อยืด แต่ว่าเราจะมี อ่า เสื้อคลุมเหมือนเสื้อเชิ้ตอะค่ะ เอ๊ย! ไม่ใช่เสื้อเชิ้ต โทษที เสื้อคลุมเหมือน อ่า เสื้อสูทอะค่ะ เบลเซอร์ นั่นน่ะ ไอ้ อย่างนั้นน่ะ มันก็จะทำ ดูให้ ม เหมือนแบบว่าดูมี เอ่อ อ่า ดูมีภูมิฐานมากขึ้น ดูเหมือนแบบว่า เออ เราไม่ได้ไปแบบเดินช็อปปิงนะ เราเข้าที่ทำงาน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเครื่องประดับ ค่ะ เครื่องประดับก็จะเป็นแบบ เล็ก ๆ ไม่ได้แบบหวือหวาใหญ่โตมากมาย ก็จะให้ดูแบบดูสุภาพนิดหนึ่ง อย่างเงี้ยนะคะ เวลาไปทำงาน
อืม อืม ครับผม อืม อืม ครับ อืม ๆ ๆ ครับ เออ อืม อืม อ๋อ เข้าใจแล้วครับ อืม อืม ๆ ๆ ๆ แล้วในส่วนของสีล่ะครับ พอจะมีสีไหนได้ไหม? ที่มันบ่งบอกความเป็นตัวคุณ
อื้อฮือ! มีอยู่ประมาณ อุ๊ย ก็ ก็ชอบ ชอบประมาณหลายสี เลยอะ อะ ถ้าบะ บ่งบอก
เออ ครับ เออ
ในตัวของเรา เหรอ? เรา เราชอบอยู่ 3 สีอะ ได้ไหม? เลือกยากมากเลย <laughs>
อือ อืม ๆ ครับ ยก ลองยกตัวอย่างให้เราฟังหน่อยครับ
ค่ะ ก็สีแรกก็จะเป็นสีดำ นะคะ ใช่ สีดำมันจะเป็นแบบ เพราะว่าเขา ใส่ง่ายอะ เขาเข้ากับอะไรได้หลาย ๆ อย่างเลย อย่างเงี้ยค่ะ คือ คือ เมื่อไรก็ตามที่ ที่จับชุดสีดำ ไม่ว่าจะเป็นชุด กระโปรงเดรส หรือว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ต เสื้อยืด ไม่ ไม่มีแบบ ไม่มีไม่มั่นใจอะค่ะ ใส่ม่ะ ใส่เท่าไรก็มั่นใจ เพราะว่ามัน มันแบบ เขาสามารถปรับกับ เครื่องประดับ อะไรก็ได้ อ่า สามารถทำให้เครื่องประดับดูเด่นขึ้น ทำให้เราอะก็ดู อือ อือ เด่น ดูแบบชัดขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ สามารถ ใส่กับกางเกงตัวไหนก็ง่าย อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็เลย เอ่อ ชอบสีดำ แล้วมันแบบดูสุขุม ดู ดูแบบมีความขลังของ เขาอะค่ะ อันนี้คือ สีดำเนาะ แล้วก็จะมีสีขาว ก็อย่างที่บอกเป็นคนเรียบ ง่าย <chuckles> ก็จะต้องมีแบบขาว-ดำ นะคะ สีขาวก็จะเป็นอะไรที่ให้ความเหมือนแบบ อ่า มีความคลาสสิก แต่ว่า ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ เขา เรียกว่าไร ไม่ ไม่ขรึม ไม่แบบ อ่า เคร่งเครียดกันเกินไป ดูเหมือนแบบสบาย ๆ ใช่
อ๋อ สีดำ เพราะอะไรอะครับ? อืม อือฮึ ครับผม อืม ๆ อื้อฮือ ครับ อืม อืม ๆ อืม ๆ ครับ เออ ครับผม อื้อฮือ อ๋อ ดูเรียบง่ายเนาะ แล้วก็สบาย ๆ ดูสะอาดสะอ้าน ถูกไหมครับ? แล้วถ้า อ่า ถ้าอย่างเงี้ยเราพอจะมี เอ่อ เสื้อผ้าหรือไอเทมชิ้นไหนไหม? ที่เราชอบใส่ไปทำงานในทุก ๆ วันเลยครับ
ใช่ค่ะ อ๋อ มี เลยค่ะ อ่า โชคดีที่ <laughs> โชคดีที่ที่ทำงานค่อนข้างที่จะไม่ได้แบบ อ่า เคร่งครัดมากในเรื่องของการแต่งตัว เพราะฉะนั้น อ่า ไอเทม หรือว่าเสื้อผ้าชุดที่แบบ ที่ขาดไม่ได้เลยคือกางเกงยีนค่ะ กางเกง ยีน นี่คือ ใช่ คือเป็นอะไรที่แบบ
เออ คืออะไรครับ? อืม ครับผม อืม กางเกงยีน
นึกอะไรไม่ออก ก็คือต้องเป็นกางเกงยีน กางเกงยีนแล้วก็
อืม ๆ ๆ เพราะอะไรอะครับ? เพราะอะไรเราถึงชอบใส่กางเกงยีน?
เอ่อ ค่ะ อืม มีความ มีความคิด แล้วก็ได้รับคำชม จนทำให้เรารู้สึกมั่นใจว่าแบบ เรามีความรู้สึกและ ความคิด ว่า อ่า มัน มัน เราใส่กางเกงยีนแล้วมันแบบทำให้เราดู ดูดี ดูแบบ อ่า ดูมีสไตล์
อืม ครับ ช่วย ช่วยเล่าถึง ถึงเหตุการณ์ที่มีคนเข้ามาชม หน่อยได้ไหมครับว่า ว่า ว่าเป็นในลักษณะยังไงอะ?
ได้เลยค่ะ ก็จะเป็นในลักษณะที่แบบ อย่างไปที่ทำงานปุ๊บ ไม่ ไม่ว่าจะเป็นเกงยีน สไตล์ไหน จะเป็นขาบาน ขากระดิ่ง กระบอกอะไรก็แล้วแต่ แล้วแต่แบบ เลยนะคะ แต่ขอว่าเป็นกางเกงยีนเนี่ยปุ๊บเนี่ย อ่า เวลาที่เราใส่ไปปุ๊บ อ่า เพื่อนที่ทำงานก็จะมีเหมือนแบบเข้ามาทักแบบ "อุ๊ย! กางเกงซื้อที่ไหน? ทำไมสวยจังเลย" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็ คือเหมือนแบบ
อา อือ ๆ ครับ อืม อืม ครับ อืม
คือเขาเหมือนอยากจะ ทำ ห ทำให้เขาเหมือนอยากจะซื้อตาม เพราะว่าเขาเห็นว่าเราใส่แล้วมัน เออ ดูสวย นี่ นี่ นี่เป็นเหตุการณ์หนึ่ง แล้วอีกครั้งหนึ่งก็เป็นกางเกงยีนที่เราแบบ ไม่ได้ซื้อของราคาแพงเลยค่ะ ไม่ได้มียี่ห้ออะไรเลย แค่เมอ เหมือนแบบกอง ๆ อยู่นี่แหละ แบบตามตลาด อะไรอย่างเงี้ย แต่เราเห็นแบบ "อุ๊ย! ทำไมตัวนี้สวยจัง" <chuckles> ก็พอใส่ไปวันนั้นเพื่อนก็แบบ "อุ๊ย! แบบกางเกงตัวนี้สวยอะ ของยี่ห้อนี้ใช่ไหม?" อะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบ โอ้ แสดงว่าแบบมันต้องสวยจริง ๆ เขาถึงทักออกมาแบบเป็นยี่ห้อแพง ๆ ได้ ทั้ง ๆ ที่แบบเราซื้อจากแบบตลาดทั่วไป ไม่ได้มียี่ห้อเลย แล้วก็แบบราคาถูก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ครับ อ๋อ ครับผม เออ ๆ ๆ แล้วเกิดอะไรขึ้นครับ? อืม อืม อา อืม ครับ อ๋อ เล้ยพอจะมีไอเทมที่เป็นเครื่องประดับที่เราใส่ มักจะใส่ทุกครั้งตอนที่เราไปทำงานไหมครับ?
มีค่ะ ครึ เครื่องประดับที่แบบเรา อ่า มันจะมีสองอย่าง คือที่เราขาดไม่ได้ ถ้าเราขาดไปปุ๊บเนี่ย เราแบบความมั่นใจเราแบบ อืม หายไปเลย ก็คือ <chuckles> ก็คือต่างหู
อืม คืออะไรครับ? อืม คืออะไรครับ? ต่างหู โอ๊ะ! เป็นยังไงครับต่างหู?
ใช่ ใช่ ก็ต่างหู ใส่ตุ้มหูเนี่ยแหละค่ะ อ่า ก็คือต้องแบบ <tsk> อ่า เหมือนแบบถ้าเรา แม้กระทั่งว่าเราแต่งหน้าแล้วอะไรก็ตาม สวยแบบปิ๊งเลย ผมเป๊ะ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ถ้าเราไม่ได้ใส่ต่างหูปุ๊บ เรา เราเหมือนขาดอะไรไปนึ บางอย่างไปเลยอะ เราอะจะไม่มั่นใจ อืม มัน มัน
อือ ๆ ๆ ๆ ๆ ครับ อืม หมายถึงว่าต่างหูในที่นี้ คือต่างหูแบบลักษณะใหญ่ไหมครับ? หรือว่าเป็นต่างหูแบบเล็ก ๆ ที่เราเหน็บตรงติ่ง หู
อ๋อ คือถ้าไปทำงานเราจะเน้นเป็นพวกแบบ ก็ ก็ใส่ทั้ง 2 แบบคือ คือหมายถึงที่ ที่ติดหูด้วยใช่ไหมคะ? อ่า เพราะว่ามันแบบ เออ ดูแบบสุภาพนิดหนึ่ง แล้วก็อาจจะใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่ง แต่ว่าจะเน้นแบบกลาง ๆ ไม่ได้ใหญ่มาก ไอ้พวก อ่า ต่างหูที่แบบใหญ่มาก ๆ เลยอะไรอย่างเงี้ย เด่น ๆ อะ ส่วนใหญ่เราจะใส่เวลาเราออกไปข้างนอกกับเพื่อน อะไรอย่างเงี้ยครับ ไม่ ไม่ค่อยใส่ไปที่ทำงานเท่าไร
อืม ครับผม อืม อือฮึ ครับ แล้วถ้าอย่างเงี้ย จาก จากที่ ที่คุณว่ามาเนาะว่า ทั้งกางเกงยีนแล้วก็ตุ้มหูอะมันเป็นสไตล์การแต่งตัวที่บ่งบอกถึงตัวเราอะครับ แล้วถ้าอย่างงี้ใน ในบริบทของสังคมไทยที่อาจจะมีโอกาสที่เราได้ไป ต้อง ต้อง งานที่ ที่แบบงาน งานสุภาพ อย่างเงี้ยครับ คุณจะเลือกปรับ ปรับยังไงให้บาลันซ์ความเป็นตัวเองกับ กับแบบความ บริบทสังคมไทยอะครับ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ก็แน่นอน เอ่อ เวลาเราแต่งตัวเนี่ย คืออันดับแรกอะแน่นอน ระ เราเองอะ ส่วนตัวอะค่ะเราจะมองอยู่แล้วว่า เราไปไหน? คือถ้า ถ้าเราไปทำงานก็อย่างที่บอก นี่คือแบบ 1 2 3 4 เราจะใส่ชุดประมาณนี้ ตุ้มหูเราจะไม่ใหญ่มาก แล้วก็ เอ่อ จะไม่ ไม่แบบ คือจะคุมโทนให้อยู่ในโทน อืม มีความเท่ ๆ เพราะเราชอบกางเกงยีน แต่เราก็จะยังอยากให้มันดูแบบสุภาพอยู่ กางเกงยีน ที่ใส่ก็จะไม่ ไม่ขาด อือ อือ เอ่อ สุรุ่ย สุร่าย ไม่ได้ ข ขนาดนั้น อย่างเงี้ยค่ะเนาะ อ่า แต่ แต่ว่าถ้าเป็นแบบในส่วนของ อ่า อย่างเราไปงานบุญ อะไรแบบนี้เนาะ เป็นงาน งาน งานบวช งานแต่ง หรืออะไรก็ตาม เอ่อ อะ แยกมาเป็นงานบุญก่อนก็แล้วกัน อย่างเช่น ถ้าเราจะต้องไปวัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะต้อง เอ่อ คือเราก็ยังเน้นความ เรียบง่ายสุภาพอยู่ คือ อ่า
อืม อืม ครับผม อา ครับผม อื้อฮือ เออ ๆ ๆ อ๋อ อืม ครับ อืม ๆ จะเป็นยังไงครับ? อืม ความเรียบง่าย คือเราก็ยัง จะเลือกใส่กางเกง ยีน ที่ ที่ ที่ว่า เรา มันเป็นสะ สไตล์ของเรา
อ๋อ ไม่ค่ะ เรา เราก็จะเปลี่ยน ใช่ ๆ ถ้าเราไป อย่างเช่น ถ้าเราไปงาน อ่า เป็นงานบวช งานที่เราจะต้องไปวัดใช่ไหมคะ อ่า ส่วนตัวอาจจะไม่ได้ถนัดใส่ผ้าถุง สักเท่าไร หรือ หรือกระโปรงสักเท่าไร ก็จะแบบ เน้นเป็นกางเกง
อ๋อ ไม่เหรอครับ? เออ ครับ อืม ๆ แล้วเราจะเลือกเป็นอะไรครับ?
ค่ะ ก็จะเป็นกางเกงผ้า แบบเหมือนผ้า slack เขาเรียกว่าอะไร ผ้าที่แบบ อ่า เรียบ ๆ ที่ ที่ไม่ใช่เป็นกางเกงยีนอะค่ะ เป็น เป็นผ้าสีพื้น อาจจะเป็นสีแบบ สีดำ สีกากี อ่า หรือว่าจะเป็นขาวก็ได้ แต่จะไม่ ไม่เป็นสีที่ฉูดฉาดที่ ที่เด่นมากอะค่ะ แบบนี้แล้วก็จะเป็นเสื้อที่แบบ อ่า ไม่ได้โชว์เปิดไหล่ อ่า เปิดอก หรืออะไรอย่างเงี้ย ก็คือจะเป็นโทนที่ อ่า เรียบร้อย ปกติจะ ส จะใส่ ถ้าไปทำงานจะเป็นกางเกงยีน เสื้อยืด แล้วก็มีเสื้อสูทคลุมใช่ไหมคะ แต่ถ้าไปงานพวกนี้เราก็จะเป็นกางเกงผ้า สีเรียบ แต่ว่าไม่ได้ ไม่ได้เป็นกางเกงยีน แล้วก็จะเป็นเสื้อเหมือน อาจจะเป็นเสื้อผ้าลูกไม้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ให้มันแบบเข้ากัน รองเท้าสุภาพ แค่เนี้ยค่ะ แต่ก็จะยัง ยังมีความเป็นเราอยู่ คือยังเน้นความแบบ เรียบง่าย
อืม อืม ๆ ๆ อืม ครับ อืม ครับผม อืม ครับ เออ ๆ ๆ ๆ ๆ อะไรคือความเป็นเรา? ก็คือยัง ยังเป็นความเรียบง่าย ก็เหมือนกับไม่ ไม่ได้มี มีของประดับตกแต่งเยอะถูกไหมครับ?
เรียบง่ายค่ะ ค่ะ คือสีเสื้อผ้าก็จะไม่ได้ ฉูดฉาด ก็ ก็เครื่อง เครื่องประดับก็จะแบบเป็นพื้น ๆ อย่างเช่น ต่างหู อ่า นาฬิกา แค่นั้น ไม่ ไม่ได้ ไม่ได้ใส่อะไรเยอะมากมาย อย่างเงี้ยอะค่ะ ก็จะ จะยัง ค่ะ
อา ครับ อืม ๆ <tsk> ครับ แล้วโดยปกติการ การเลือกซื้อเนาะ เครื่องแต่งกายอะครับ หรือบางคนอาจจะชอ ชอบแบบหาสไตล์ ยังหาสไตล์ตัวเองไม่พบอะ มันจะมีวิธีการยังไงในการค้นหาสไตล์ของตัวเองบ้างครับ?
ค่ะ ค่ะ อันดับแรกเลยก็เหมือนแบบว่า ดู ดูรูปร่างเราอะค่ะ บางทีเรา เราเห็นเสื้อผ้าคนอื่น เพราะว่าบางทีเราเห็นคนอื่นเขาใส่เนี่ย "อุ๊ย! สวยจังเลย" แต่ถ้าเรา เราไม่ได้มาลองใส่กับตัวเองอะ เรา เราจะไม่รู้อะค่ะ เราไม่สามารถไปแบบซื้อตามคนอื่นแล้วไม่ลองได้ เพราะฉะนั้นคือจะเน้นการที่แบบ ส่วนตัวเราจะไม่ซื้อของเบอะ โดยเฉพาะเสื้อผ้าเนี่ยนะคะ จะไม่ซื้อออนไลน์ เพราะว่า เพราะว่า เพราะว่าเราต้องการที่จะลองอะค่ะ บางทีเราเห็นเขาใส่สวยเนี่ย บาง แล้วเราเอามาใส่เอง มาซื้อมาใส่เองแล้วมันไม่เข้ากับ อ่า รูปร่างเราหรือ หรือสีผิวเรา เพราะฉะนั้นการ การเลือกเสื้อผ้า เลือกซื้อเสื้อผ้าเนี่ย เราจะ อ่า ดูที่รูปร่างเรา เราสูงแค่นี้เราควรจะใส่ อ่า กางเกงประมาณไหน อ่า สีผิวเราประมาณนี้ อ่า เสื้อผ้าสีไหนที่มันจะเหมาะกับเรา ก็ส่วนใหญ่ ก็คือจะดูที่เรา เราจะไม่ได้ไปตาม trend มากอะค่ะ เพราะว่า trend บาง trend มันไม่ได้เข้ากับเราสักเท่าไร แบบเนี้ยค่ะ
อืม เพราะอะไรครับ? อืม ครับ อืม อืม ครับ ครับผม อืม เพราะอะไรครับ? อือฮึ อือ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ครับผม อือฮึ อืม อืม โอเคครับ แล้ว แล้ว เอ่อ ก็อย่างที่คุณบอกเนาะว่าการ การเลือกเสื้อผ้าน่ะ มันก็ต้องเลือกที่ว่าเรา เราใส่แล้วมันเป็นแบบ เรา เราเพิ่มความมั่นใจของเราเนาะ อย่างเช่น ถ้าคุณใส่กางเกงยีน แล้ว แล้วเราก็ไปทำงาน แล้วแบบมี เวลามีคนทักมันก็รู้สึกดี แต่เราก็ยังมีสไตล์ของเรา อาจจะมีเสื้อคลุม เป็น เบลเซอร์ ถูกไหมครับ ยัง ยังไม่ทิ้งความ ของกาลเทศะ หรือตอนทำงานเราก็จะเลือกใส่ยีนที่มันแบบไม่ ไม่ขาดหลุดลุ่ย เออ ครับ แล้วก็จะมีการปรับไปตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์ ถ้าอย่างเป็นงานบุญ เราก็จะเลือกใส่เป็นกางเกงที่มันอาจจะไม่ใช่ยีนเนาะ เพราะว่ากางเกงยีนอาจจะดูไม่สุภาพ เออ อันนี้ดีมาก ๆ เลยครับผม เอ่อ ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ เยอะเลยครับผม ไว้มาคุยกันอีกนะครับ สวัสดีครับ
ค่ะ อือฮึ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ถูกต้อง ค่ะ ค่ะ ใช่ แล้ว ค่ะ ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ